ก็ ก็มีไปอยู่ที่อื่นนะคะ ก็อย่าง ใช่ค่ะ ก็มีตอนที่ไปเรียนมหาลัยอะค่ะ ก็จะไปอยู่หอพัก ซึ่ง ซึ่งที่จริงแล้วอะหอ ทางหอพักเขาไม่ได้อนุญาตให้ทำกับข้าวขนาดนั้นน่ะค่ะ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะไปตำน้ำพริกก็ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบพวกเมนูแบบ ถ้าที่ทำนะคะ ก็คือจะไปทำห้องเพื่อนน่ะค่ะ เพราะห้องเพื่อนเขากว้างกว่าห้อง ห้อง ห้องของเราอะค่ะ ของ ของเขาเนี่ยห้องกว้างกว่าแพงกว่า ตรงนั้นมีพื้นที่ในการทำครัวเยอะกว่า เราก็จะไปอยู่ห้องเขา ใช่ค่ะ ใน ในหอพักอะจะเรตราคาไม่เหมือนกัน อย่างห้องหัวมุมก็จะแพงกว่า เพราะว่าเหมือนห้องกว้างกว่า อย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ เราก็จะไป ห
แบบอยู่หอ หรืออะไรอย่างเงี้ย อืม ครับ อา ๆ ครับ อ๋อ ครับ อะฮะ อา ครับ อ๋อ แต่เราก็ยัง เอ่อ เรียกว่าพาความชอบที่จะทำอาหารของเราเนี่ยไปด้วยใช่ไหมครับ? ในห้องนั้น
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เหมือน ก็เหมือนบอกเพื่อนว่า "วันนี้เราทำกับข้าวกินกันเองไหม?" แล้วเพื่อนก็บอก "อุ๊ย ก็ดีเลย" เพราะว่าเหมือนออกไป เหมือนร้านรอบ ๆ มหาลัยอะค่ะ ก็กินกันหมดแล้วก็เหมือน เหมือนเบื่ออะค่ะ บอกไม่ถูกเหมือนกัน บางทีเราก็ ทั้ง ๆ ที่มันหิวนะคะ แต่ว่ามันเป็นเมนูที่เรากินแล้ว ถึงไม่ได้กินทุกวันแต่เหมือนเรารู้สึกว่าเราเบื่อกับข้าวแถวมอ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ คราวนี้ก็เลย
อือฮึ ๆ ครับ อะฮะ อา ครับ อา อา ๆ ๆ ซึ่งบางทีมันก็มีความไม่รู้อยากจะกินอะไรแหละ ทำเองน่าจะถูกใจกว่า อืม อือฮึ
ใช่ค่ะ ใช่อะค่ะ คราวนั้นก็เลย กับเพื่อนกัน กันตอนนั้น ก็คือทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะ
อ๋อ แกงกะหรี่ญี่ปุ่น ครับ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยทำด้วยไหม หรือว่าเรา โซโล คนเดียวเลย?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ก็เหมือนช่วยกันทำอะค่ะ ช่วย ช่วยกันหั่นมันฝรั่ง ใส่วัตถุดิบต่าง ๆ เลือก เพราะว่าตอนนั้นที่ทำเป็น รู้สึกว่าครั้งนั้นจะเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่น แล้วก็เป็นไก่ Tonkotsu อะค่ะ ก็คือไก่ชุบแป้งทอด ชุบเกล็ดขนมปังทอดอะค่ะ ก็คือต้องมีคนที่ทำตรงนั้นตรงนี้อย่างหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ส่วนเราก็จะรับผิดชอบในส่วนของแกงกะหรี่ เพราะเพื่อน เพื่อนชอบ เพื่อนชอบ เหมือนเขาชอบ เขาเรียกว่าอะไร ชอบการทำเป็นแบบชุบแป้งทอดอะค่ะ เขาบอกเขาสนุกของเขา ก็เลย อา ให้เพื่อนทำเลย ใช่
อ๋อ ครับ อา ครับ ครับ อืม อา ๆ อ๋อ ก็ดี งาน งานทอดให้เพื่อนไปเนาะ จะได้ไม่โดนน้ำมันใส่เรา อะฮะ อา
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อันนั้นก็สาเหตุหนึ่งค่ะ คือต่อให้ตัวเองทำเก่ง รู้เทคนิคแค่ไหน มันก็ การ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบการทอดอยู่ดีนะคะ เพราะว่าไม่ชอบตอนที่เหมือน เหมือน ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็รู้เทคนิคอะไรแล้วนะ แต่ว่าเหมือนตอนที่น้ำมันมันเป๊าะแป๊ะขึ้นมาจากกระทะอะ แล้วมันโดนเรา โดนอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นโมเมนต์ที่น่ากลัวสำหรับเราอะค่ะ
<chuckles> แต่ยังไงน้ำมันกระเด็นน่ะมัน ล เลี่ยงยาก ครับ อา ครับ อะฮะ